Ừm, đúng rồi, mình thấy cái đó cũng khá là đúng, khá là phù hợp đấy. Kiểu như, ờ, chính quyền nên quan tâm đến những cái lễ hội này hơn. Thực sự là, ờ, như mình nói hồi đầu á là mình thấy cái cái những thành phần mà tham gia cái lễ hội này đa phần là những người nhỏ hoặc là những người nhỏ tuổi hoặc là những người già. Thì những người như vậy họ không có cái hầu như là họ không còn cái sự ảnh hưởng, những người già thì họ không còn ảnh sự ảnh hưởng đến đến đến cái, a, cái cái cái, ờm, cái sự phổ biến đó thì họ họ họ họ không còn, ờ họ không lao động được, họ không có cái mẫu hạn. Họ không thể nào họ họ phát huy được cái cái đó với với những người khác, những người trẻ như bây giờ. Thì mình thấy là những người trẻ, nhất là những người trẻ mà có khả năng lao động thì nên, ơ, quan tâm đến đến những cái này và, ờ, kiểu, ờ, chính quyền địa phương cũng phải nên là, ờm, phổ biến nhiều hơn về những cái hoạt động này cho cho những người trẻ đó. Và họ đi ra nước ngoài hoặc là họ đi đâu đó, họ cũng phổ biến lại cho những người xung quanh của họ. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Cũng đúng ha, cũng lan đúng rồi, lan tỏa cái đấy nó ra, đúng không?